Então, eh, o nome do meu eu eu vou falar, assim, por nome porque até nome para o meu carro eu dei, eu dei o nome dele de Sandro. <laughs> Então assim teve, ih, já, então teve um dia que que o Sandro ele furou o pneu, eu passei em uma estrada não muito ruim, não muito boa, eh, vinha andando, assim, percebi muita pedra, muito vidro, só que, assim, é algo muito estranho, porque no final dessa estrada tinha uma borracharia, então, assim
Que legal, já criou uma amizade. Uhum. E isso tudo foi no Brasil?
Não, isso eu já estava na Argentina, eu não falava muito bem, então, assim
Tinha a dificuldade do idioma também então, né.
E isso era minha primeira vez saindo do país, nessa estrada, eu andando, era assim era uma estrada de 10 quilômetros, bem ruim, estrada de terra, só que lá no 6º quilômetro, meu pneu fura, aí eu vou ver, a estrada cheia, mas cheia, de parafuso, de prego.
Uhum. Nossa. Você acha que foi alguém que jogou ali com má intenção ou foi o destino que quis assim?
Fui. Então, e no finalzinho no finalzinho da estrada tinha uma borracharia, a única borracharia naquela naquele deserto. E
<laughs> Então já você já desconfiou.
É e é já desconfiei, eu tinha certeza, na hora que eu desci que eu não sabia que tinha borracharia lá no final, eu falei: "Não é possível, caiu um um caminhão de de prego aqui, olha o tanto de prego.", e os pregos por isso que eu achei que era, que foi realmente alguém, que os pregos estavam todos com a ponta para cima.
Aham. Ah, então dava pra desconfiar.
Não é possível que o caminhão tombou, é, não é possível que alguém jogou prego, prego todos caíram com a ponta para cima.
Aham.
E então, assim, a pessoa não era muito inteligente, também, porque deixou um monte e a única borracharia que tinha lá era dele.
E como você resolveu isso aí na hora, você chegou aí nessa borracharia, você se negou a ir lá e procurou outra, ou teve que ir naquela mesmo porque era mais próxima?
Então Então.

Que eu saí de casa, por quê? Porque eu tenho um Fiat Uno que eu uso para viajar, e eu viajo para tudo quanto é canto, tudo quanto é canto com ele, e
Aham. E é um carro bom, ele te ajuda ali, ele dá muito trabalho?
Ah, é um máquina, né, é uma máquina, eles falam que do Fiat Uno, mas o Fiat Uno é é uma máquina, se tiver escada em cima, <chuckles> aí não tem jeito.
Aham. Muita gente fala sobre ele ser um carro econômico, de ser um carro ali antigo, porém de longa durabilidade ali, né.
Isso, econômico Isso, ele é econô econômico.
Uhum.
Ele é confortável, leve e forte.
Aham.
Então assim, é um conjunto completo do carro, e assim, por mais que ele seja pequeno, mas ele ainda tem um espaço muito bom para você deitar, para servir como Motorhome, sabe. Então assim, eu sempre viajo com ele, sempre tenho tudo dentro dele, consigo cozinhar com meu fogareirozinho, e assim, um dia eu estava passando, que eu já saí do país com ele, né.
Aham. Nossa que legal, você fez alguma adaptação com ele ali, para ele ter uma torneira, para ter um colchão dentro dele, al alguma almofada ali.
Eu já fui para Argentina. Então A única adaptação a única adaptação que eu fiz foi os bancos de trás.
Uhum.
Que eu tirei totalmente pra poder caber minhas coisas, então quando eu vou dormir eu tiro tudo, tiro tudo, tudo, tudo. Isso, isso, acabou virando minha casa, meu Motorhome, então assim, eu tiro tudo que tá nele.
Então virou uma casa temporária. Que legal. Uhum.